Hmm, wala po kasi akong paboritong kanta specific gano'n. Ang pero po may parang may paborito akong kanta depende sa ginagawa ko. Kunyari po may report akong kailangan tapusin sa trabaho, gusto ko po 'yung mga Screamo. Kasi parang nakakapag-iisip ako. <chuckles>
Mm. Mm. Wow, halos parehas tayo. Anong banda gusto mo?
Ah, wala po akong specific na banda, eh.
Wala ra ah, well ako r ako rin 'yung mga high school ako ganiyan 'yung mga paborito ko Screamo, um, Emo, pro, ah, Heavy metal, metal 'yun. Tapos minsan may mga pop ano rin ako Pop Rock din ako pinapakinggan Paramore, 'yan. <chuckles>
Mga rock po ganu opo, ganiyan. Opo. He Ah. An siguro po ano, ngayon kasi me medyo ano, eh, 'yun po 'yung mga madalas nakikita ko sa ano, social media ko, eh, ano 'yung My Chemical Romance 'yan. Eh, opo 'yun po 'yung madalas na na ano ko lalo na ay eh, tatapusin ako lalo na po pagka mga Excel na mga formula naku, gano'n po 'yung papakinggan ko. <laughs>
Mm. My Chemical Romance. Mhm. May may sa-suggest akong isang banda. Ngayon ko lang siya napakinggan total parang mag halos magkaparehas tayo ng genre. May bagong banda na nagustuhan din ng vocalist ng Slipknot ang pangalan ng banda na 'to is Sleep Token.
Opo. Hmm. Sleep Token.
Em oo, emer ang lalo na 'yung kanta nilang Emergence. Ang ma malalarawan ko siya na may pagka-jazz sa una tapos parang ang lamig ng boses, tapos bandang chorus, heavy metal, tapos bandang dulo, jazz ulit, parang ang sarap pakinggan siya pag nasa dagat ka gano',n.
Hmm. Mm. Naku. Ah, solid. Parang ako naman po pagka ganiyan kasi 'yung tipong parang 'yung energy po kasi nung kanta pataas, eh, 'di ba, po kasi jazz muna tas biglang ano, heavy metal sa chorus, parang pampa ang ang parang ang sarap po niyan sa umaga. Pa parang kinokondisyon ka, eh.
Mm. Oo. Oo. Parang vibes ng kanta ng Queen, 'yung ano, ah, Bohemian Rhapsody di ba halos maiba nag-iiba rin 'yung tempo no'n? Bandang umpisa mag mellow siya tapos sa gitna biglang mabilis 'yung tempo. Oo. So
Hmm. Oo. Opo. Ay, magra-rock, mabilis. Oo nga po, pampa pampa ayun po 'yung mga kantang pampa-hype ko sa umaga talaga. <laughs>
<laughs> So ano sa palagay mo, b bakit kaya mabilis tayong ma-attract o maapektuhan ng mga musika?
O

International? Hala, hindi kasi ako parang pagka gan'tong rekta hindi ako makapag-isip <chuckles> ng pero opo na nakikinig din po ako ng Paramore, nakikinig din po ako ng, ah, Green Day. Hmm, ganun po. Gano'n.
Mm. Oo, s parang mga Paramore ganun lang, ganun din. Mm. 'Yan. Ayos din ang Green Day. Ang para sa akin 'pag sa live kung international, ang pinaka the best is si ano din, Paramore. Il il oh.
Ah, parang hindi ko pa po narinig 'yan. Well, hindi nga po kasi ako uma-attend ng mga concert-concert, eh. Pero gusto ko po.
Mm. Though hin hindi pa ako naka-attend, ah. 'Pag kasi mas gusto ko talaga nanonood na nakikinig ng live kapag sa free time, oo.
Ah. Live birth 'no, hala! Baka magkapatid nga po tayo. Kasi gusto ko din po live. Live lil kaysa po yung ano, parang may music video, mas gusto ko yung live version.
<laughs> Mm, mm. Oo. Kasi parang dun mo maki maririnig talaga yung kung paano nila crineate yung kanta na yun, kung paano ba sa personal na ano. So yun, marami ako nag-enjoy ako sa usapan natin na 'to, ha. <chuckles>
Totoo. Naku, ako din po sobrang nag-enjoy thank you po sa ano, sa recommendation na banda. Papakinggan ko po yun pagkatapos nito. <chuckles>
Tama. Oo s Alright. Na maraming salamat din at magandang gabi. So yun, chill na lang, kinig-kinig nalang ng music.
Oo. Opo thank you din po and magandang gabi po. Thank you.
Thank you.